Oo, totoo.
Sa'kin naman, ah, ang tingin ko unang-una malaking epekto ng social media sa ano, sa komunikasyon, di ba? Halimbawa, meron kang kamag-anak na malayo sa inyo puwede kayong mag-ano ngayon, eh, mag-call or video call di ba? 'Yun napapadali nalang imbes na na pumunta pa sila sa sa tahanan ng isa't isa di ba, pwede na yung ganon na nakikita nila yung yung sarili nila sa ano, sa cellphone nila sa gadgets 'di ba. Ikaw ba ginagamit mo rin ba yung social media kapag ka ganun nakipag-chat sa mga kaibigan mo?
Oo. Okey. Oh. Oh. Oo, totoo.

Oo, totoo.
'Tsaka sa kaligtasan ng isa't isa. Eh, maganda yun, buti nalang talaga'y meron din tayong nagagamit na ganitong social media platforms, no?
Exactly. Oo, totoo.
Eh, oh.
Bukod dun ano pang ginagamit mo? Ah 'di ba mahilig ka sa Facebook?
Ah, s Oo, oo. Gumagamit din ako ng TikTok syempre. TikTok, ah, Instagram, ayun yun yung tatlong yun yung madalas kong ginagamit. Tsaka, ano siguro Telegram kapagka may mga may mga picture mga larawan na pinadala dun kami nag-aano nagpapadala sa isa't isa. Ayun okay naman, oo sa TG okay naman kasi malinaw rin naman, tsaka, kumbaga kada ano, kada, kada isang social media platform may iba iba silang binibigay na kasiyahan, eh, no? <chuckles>
Hmm. Oh. Ah, okey. Ah, TG okey. Oo, sabagay. Oo, totoo naman.